Расскажи, а когда ты впервые ощутила культурную разницу?
Слушай, ну, наверно, это было вот прям какие-то 1 дни моего пе переезда в новую страну, ну, точнее как, я еще приехала не уже совсем п е эмигрировать, а на какое-то время к мужу. И, э, мне нужно было встречаться с агентами, чтобы найти новую квартиру, ну, вообще, чтобы найти квартиру. И оказалось
Мгм. Ага. Так. Мгм. Квартиру ты имеешь в виду в новом городе вот, э, в новом месте.
Да-да-да, в новом месте, в новом городе. И оказалось, что они все тотально опаздывают. <chuckles>
Мгм. <laughs> Даже агенты в на встречу с клиентами опаздывают?
Да, даже агенты навстречу клиенту, даже агенты, которые вроде бы, как бы во мне очень сильно заинтересованы.
Очень интересно. <chuckles> Слушай, ну, а если это не секрет, то какая это страна?
А э А, это страна Центральной Америки, э, вот. Это Мексика. И как ну, в общем-то, я потом поняла, и стало видно на всех на всех, независимо от того, это агенты там, люди, которые к тебе приходят в гости, или вы куда-то собираетесь, или даже на мероприятие приходите- они все опаздывают.
Мгм. Мгм. Мгм. Очень здорово. У них это прям вот такая традиция, то есть все люди, которые проживают в Мексике, они это понимают и тоже опаздывают <chuckles> или нет?
И Ну да, то есть да, совершенно верно. То есть, например, когда мы идем на какое-то мероприятие, то мы щас уже понимаем, что можно не приходить вовремя, потому что вовремя не приходит фактически никто, ну, кроме вот, знаешь, эк экспатов или за залётных людей, которые не в курсе.
Мгм. М-да. Которые ещё не поняли, да, вот этого, <chuckles> вот этой разницы.
Да да. И для них это как бы нормально. Ну, то есть ты там приходишь позже. И все остальные приходят позже. И нормально. И как бы никто не обижается. То есть когда они говорят, что там: "Приходите в 7"- это значит, что можно смело прийти, там, в 19:30.
Мгм. Ну, вот как раз-таки и хотела спросить, когда вот у тебя 1 раз вот это вот, а, ситуация с тобой произошла, когда ты ждала агентов, да, вроде бы серьезно, э, ребята должны были быть настроены: "Ты клиент". И насколько же они опоздали в тот день?
Ну, они опоздали где-то там минут э Там же ещё была какая проблема. То есть я я-то, э, приехала со своим пониманием, у меня было очень ограничено время. И я там делала по несколько встреч подряд, ставила их недалеко, там прикидывала, что, ну вот, встреча столько-то, а, займет, я там за, там за 7 минут дойду- всё ок, вот мне еще 7 минут на, там, какие-то форс-мажоры. И, конечно же, когда 1 агент опоздал на 20 минут
Мгм. А. Мгм. Мгм. <chuckles> Весь твой график сдвинулся, да? <chuckles>
А весь мой да Я пришла на следующую встречу, а, э, я я я-то думала, что я опаздываю, я там уже там писала, извинялась, а когда я пришла на следующую встречу, выяснилось, что, 2 агент, он только только подъезжает. Ну, то есть он
Мгм. <laughs>
П вообще не понял вот эту вот мою там, э, тираду из пятн э, ну, там не 15, там нескольких сообщений, потому что я откладывала несколько раз, что вообще такое было, ну типа: "Ну да, э, нормально, вот я тоже там вот пришёл сейчас". <chuckles>
Мгм мгм. <chuckles> "Я как раз-таки только-только подъезжаю, да, поэтому не переживай". Слушай, ну они вот приезжают, они прям без извинений, как будто бы это норма, да? Мгм. Ну, а т а ты дала, а, понять, что, из той страны, из которой ты приехала, в той стране, из которой ты приехала, это не принято, или ты просто посмотрела на это сторон со стороны, удивилась и оставила вот свое мнение при себе?
Да-да-да. Абсолютно. Абсолютно без извинений, то есть А, понимаешь, какое дело? Ну, во-первых, да, это ну, то есть, во-первых, я понимаю, что это другая страна и что, возможно, раз 2 человека подряд так сделали, наверное, есть какая-то закономерность в этом. Во-вторых, они ещё в большинстве случаев не знают английского, поэтому даже мои там возмущения на английском ни к чему бы не привели.
М. <chuckles> А. Мгм мгм. Они всё равно тебя не понимали. <laughs>
Да-да-да, и вот, э, ну, дальше там я там мы с мужем поговорили, дальше там начала там, то есть, у нас появились какие-то там дружеские встречи, да, там, иногда даже какие-то вот мероприятия, то есть, ну, не концерты, а вот там, не знаю, там мы собираемся все вместе. Тут есть такая традиция там вместе бегать, да, там называется там "Раннинг-бранчинг". Да, там они пишут, что там в 8, там, например, начало, в 8:15 выход. И, ну, то есть, в смысле, в 8 вы собираетесь, в 8:15 у вас уже старт мероприятия. Если ты приходишь в 8:15, никто еще не стартует.
Мгм. Мгм. Начала. Мгм. <laughs> Слушай, но тем не менее они, э, обозначают вот это время для чего? Как ориентир примерный?
Я, то есть, я, мне непонятно, ну вот, например, господи, к мы были тут вот буквально на днях на каком-то мероприятии, и там как раз была речь про время, и они даже сами говорят там: "Мы встречаемся через 10 минут, 10 не мексиканских минут, а обычных". То есть они сами понимают и го шутят над этим.
<laughs> Мгм. <laughs> То есть мексиканские минуты- это время намного больше растянуто, да, а немексиканские- это более точные, получается.
Да, то есть да-да-да, когда они говорят немексиканские минуты, они имеют в виду нормальные минуты. Когда они говорят мексиканские минуты, то это, ну, как бы, ну, не знаю сколько, но явно не столько, ск а ск а сколько я сказала.
Мгм. <laughs> Слушай, а ты вот сказала, что ты, м, еще не переезжала, да, но приехала как бы к мужу, да, и впервые столкнулась с такой ситуацией. А муж, кстати, у тебя он из этой среды или или нет? То есть он к Мексике отношение мгм.
Не, не, он тоже русский, он тоже русский, он просто приехал чуть раньше. Вот, поэтому для него это
Мгм. То есть он тоже для него это тоже сюрприз был, да? <laughs>
Да, да-да-да. У него, например, на работе это проявляется в ситуациях, что они очень не любят говорить "нет" впрямую. И он первое время очень сильно, он там уп управляет большим коллективом, он часто попадал в ситуации, когда он, например, спрашивает: "Это сделано?" Ему говорят: "Да". Он успокаивается и потом, когда приходит дедлайн, он приходит и и говорит там: "Ну, покажите, где сделано?" Они открывают- не сделано. Он их спрашивает: "Ну, вы же мне сказали, что сделано". Но на это они ничего не говорят. Ну, то есть как бы вот.
Мгм. Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. Да, да. Мгм. Да, ох, подожди, это очень интересно, то есть получается, что даже на работе в серьезных компаниях есть вот такая вещь, как, а, не хочется сказать "нет" по каким-то це по каким-то принципам. Да, может быть, чтобы там не обидеть, да, или чтобы для чего это вообще делается?
Это, ну, с как эт этот вопрос меня мучает уже несколько лет. Ну, то есть не сильно мучает.
<laughs> То есть ты ды за несколько лет не смогла ответить на этот вопрос для себя?
Ну да, то есть он меня не то что сильно мучает, потому что я понимаю, что, а, есть вот особенности культуры. Вот, например, в нашей культуре это прям очень заметно, потому что ко мне недавно приезжали друзья, и их было много, 7 человек, ну, много прям, и мы ходили в кафе. И я до этого понимала, что наш язык, даже когда мы говорим там на английском языке или, там, не важно, мой муж говорит на испанском, мы говорим достаточно резко, и люди вокруг думают, что мы как-то агрессивно с ними разговариваем. И вот когда ты это делаешь один-вдвоем, тебе это не сильно заметно. Но иногда ты смотришь, что тя оф официант на тебя как-то странно смотрит, ты ему там 3 раза повторила там "sin picante", неострый, он как-то на тебя смотрит, ну, как будто ты на него немножко н наехал, да? Но это вот в в таком б бытовом общении, когда вас 1-2, не сильно заметно. А вот их приехало семеро, и вот я просто смотрю, они вот заказывают что-то, да, они разговаривают с официантом, и я слушаю, как они говорят, и смотрю на заб наб наблюдаю за официантом. И я вижу, что ему кажется, что на него сейчас там 4 человека кричат. А они просто ему там
Мгм. Ого, ну да. Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Накричал. <laughs> Мгм. Мгм. <laughs> А как это как это видно, у него слеза наворачивается на глазах?
Ну да, у него лица ну, лицо немножко меняется, он немножко так смущается, и видно, что ему, ну, как бы некомфортно. То есть он не говорит об этом. Ну, во-первых, там официанты обычно не говорят, да. Во-вторых, он понимает, что мы там иностранцы, но видно, что ему н не очень комфортно с этим. Хотя я же понимаю, что они говорят. Они н не говорят ничего грубого. Или там, когда мы просто с сидим за столом и разговариваем, иногда на нас люди оборачиваются, потому что им кажется, что мы в ввосьмером ругаемся, а мы просто там обсуждаем, куда мы пойдем.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Да. Мгм. <laughs> Ты имеешь в виду, как будто бы вот со стороны, как будто сильно эмоционально это выглядит?
Эмоциональные даже не просто эмоционально, там итальянцы тоже эмоциональны, да, а агрессивно эмоционально.
Громко. Ну да. М. Мгм. Агрессивна, а в чем эта агрессивность? Ты не спрашивала вот у мексиканцев по их мнению? В чем вот проявляется эта агрессия, тон?
И это прям вот А тон тон. Они ж слов не понимают, они, э, понимают тон. Вот с их точки зрения наш тон и манера говорить она агрессивная. Мы в этот момент кажется, то есть им кажется, что мы ругаемся.
Мгм. Мгм. Слушай, ну, а вот ты говоришь, что если официанту кажется, что, м, русские, которые заказывают какую-то еду в ресторане, звучат немножко агрессивно по отношению к нему и грубо, да? А как человек по их мнению должен себя вести? То есть это какой-то более мягкий тон, это может быть какие-то волшебные слова "спасибо, пожалуйста" или что-то ещё. То есть ты наверняка, раз уже живёшь несколько лет в этой стране, ты наверняка уже понимаешь, чего ожидают они.
А, ме э, м м меньше громкость тона, когда вы с официантом разговариваете, да то есть не говорить громко, и ну то есть говорить нормально. Мы всё-таки чуть громче говорим. И вот этот вот, знаешь, ну такой напор такой вот Sin picante, Sin picante, то есть ну как, как-то вот это сбавить. Да. То есть в принципе мы используем конечно же слова там и спасибо и пожалуйста, да там Thank you и и, прочее, прочее. Но вот именно, наверное, меньше напора в тоне и чуть-чуть ниже его сделай.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Слушай, ну интересно. <chuckles>
Да, я тоже, я ну как бы, то есть я знала об этом, мы там нес ну периодически обсуждаем, мы там. Потому что меня дольше здесь живут, там пе периодически мне говорит, что ты говоришь как-то слишком громко, слишком агрессивно. Я как-то иногда это могу отследить, иногда мне кажется, да ну он какую-то глупость говорит. Ну я же нормально общаюсь, ничего страшного. Но вот когда я увидела других людей, которые на моём же языке, точнее как изначально говорят на моем языке, но в целом говорят здесь на английском, да. И даже там где-то какие-то испанские слова пытаются вставлять. И я с слышу, я слышу вот эту разницу между тем, когда они это делают и там люди за соседним столиком, да, и и вижу реакцию официанта. Это очень интересно. То есть ты прям понимаешь, что это всё не выдумки, а что действительно есть культурная разница. И это очень интересно. Даже как с опозданиями, да то есть. Ну казалось бы то есть, если бы я об этом рассуждала, там находясь в России, я бы думала, что да ну, ну не могут люди опаздывать, это же грубо, да там, э, там невежливо, там прям совсем г грубо по отношению к тебе, потому что они там не ценят свое время и твое время, да, ну <chuckles>
Мгм. Да, да. Мгм. Со стороны, да. <chuckles> Мгм. Да. Слушай, ну действительно. <laughs> Неуважительно, да? Мгм. Но оказывается в другой культуре это может быть воспринято совершенно по-другому. Слушай, ну ты говоришь, что ты прожила в этой стране уже несколько лет, муж у тебя прожил в этой стране несколько лет. Ты чувствуешь вообще, что ты каким-то, ам, как-то стала, может быть, по-другому разговаривать, чтобы подстроиться, да вот под вот этот у ситуацию, под вот эту страну, под то как люди ожидают, что ты будешь себя вести? Ты поменялась или ты всё также ведёшь себя, разговариваешь <chuckles> с напором и приходишь вовремя и ничего в себе не меняешь?
Слушай, ну, мы, конечно, начали приходить позже это вообще отлично. То есть мы теперь, когда там нас позвали в гости, да, мы там с мужем так: "ну, пойдем, наверное, минут на 30 позже или на 40. Ну, давай, там, на 30-40". То есть, да. Там ты начинаешь, вот я начала себе там иногда периодически позволять себе опаздывать. Ну понятно, когда я встречаюсь там с людьми из русского комьюнити, я так не делаю, то есть я понимаю, что для них это, ну, не очень хорошо, да. Там, а, мексиканцам я там я я понимаю, что я могу там припоздать немного и даже, то есть я раньше бы обязательно писала бы, там своим я обязательно пишу там, э, там: "друзья, с сорри, там минуты на 3 на 5 опоздаю". А мексиканцам, я понимаю, даже не надо писать, потому что они, ну там, они с будут думать.
<laughs> Мгм. Ничего себе. <laughs> Мгм. Да-да. <laughs> Да. <laughs> Мгм. Мгм. Они всё равно еще из дома не вышли, да?
Ну, а во-первых, из дома не вышли, а во-вторых, они будут думать: "м, а что случилось? Зачем она пишет, <chuckles> что она придет на 5 минут позже? Это же странно!" Это так же, как
Ага. <laughs> Что такое 5 минут, да? То есть, а вообще, как вот у тебе кажется, у них какое-то совершенно другое отношение к времени, они такие более расслабленные, чем вот, э, люди из русской культуры?
Да, да-да, это, и Да. Да, они более расслаблены, они расслабленнее относятся ко времени, к ситуациям в целом. То есть вот у нас всё-таки в культуре вот это мне прям, ну то есть опоздания мне не нравятся, а вот мне нравится их более расслабленное отношение к ситуациям. То есть вот у меня всё-таки и мне это не нравилось, что если там даже какая-то н не очень сложная ситуация произойдет, у нас всё-таки все как-то сразу напрягаются. Всех это сразу там печалит, раздражает, а здесь там: ну ладно, ну подумаешь, ну случилось и случилось. И мне, наверное, это больше нравится, потому что вот, ну, мне не очень нравятся вот эти наши негативные эмоции по любому поводу. Но я тоже утрирую, конечно же, это не так, конечно же, у нас тоже люди разные, вот но в целом мы как-то более, э, там в отрицательном плане реагируем на какие-то ситуации чаще, чем они.
Мгм. Мгм. Паникует. Мгм. Да. Ничего себе. Мгм. Мгм. М, мгм. То есть это больше не про эмпатичность, да? Не про эмпатию, а именно какое-то вот слишком, да? Какая-то вот реакция такая? Во мгм.
Осуждение, да-да-да там или расстройство, если ты что-то сделал. А они как-то: ну подумаешь, ну там разбилось что-то, ну там что-то случилось с машиной, ну и ладно, ну щас сде щас придумаем что-нибудь. Ну как-то вот легче относятся к этим вещам, мне кажется это правильно. То есть опаздывать неправильно, потому что я, у всё еще считаю, что это всё-таки про время и про в про про уважение какое-то даже себя. Ну то есть ты же свое время тратишь, да, ведь ты не понимая во сколько надо приходить. Вот, ну Про разговор?
Мгм. <laughs> Мгм. Мгм. То есть ты считаешь, что есть какие-то культурные традиции, которые тебе в принципе симпатизируют, да? А некоторые ты до сих пор так и не смогла для себя принять?
А, я знаешь как, я их принимаю, я же здесь живу, я понимаю, что это я к ним приехала. То есть, соответственно, ну как бы глупо было бы отстаивать, нет, я я буду всегда делать так, как я хочу, ну все здесь делают по-другому. Просто мне они не очень близки и в ситуациях, когда там я с кем-то другим встречаюсь, я, конечно, не следую им, потому что мне кажется, что они там мне не очень подходят. Вот, наверно как то вот так.
Да, да. Конечно, конечно. Мгм. Мгм. Мгм. То есть ты разделяешь, да, своих от местных? К с местными у тебя, как бы такое поведение больше приближенное к ним, а, с нашими всё-таки по старинке, да? <chuckles> По старой памяти.
Да, да. Ну да, да, да, мне кажется, так правильнее, это как там со своим уставом в чужой монастырь. Да.
Монастырь, да. Абсолютно права. Слушай, ну спасибо тебе за твой интересный рассказ. Э, очень интересно было узнать, а, культурных, а, традициях в Мексики, о том, что отличает их от русского менталитета.